Eee, iya. Jadi kan aku di kuliah ini kan, aku juga sebenarnya sambil kerja ya. Kerja kayak freelance, jadi trainer di gym. Eee, cuman jadi, di gym ini aku kayak punya beberapa klien, ya. Kayak, eee, aku tidak meng-handle semua klien, tapi kayak hanya klien yang memang punya cedera, gitu kan, ya. Aku kayak punya tanggung jawab untuk mengurusi mereka. Nah, jadi mungkin karena itu kan, aku waktunya agak terbatas, ya. Aku kayak harus mengatur banget tuh, buat kuliah, kerja, dan juga untuk, persiapan untuk itu ya, ke Hong Kongnya itu. Dan tapi sih bagi aku sendiri, aku emang kayak, mmm, tidak perlu menyiapkan banyak hal ya, buat ke Hong Kongnya, karena kan, aku emang, eee, secara bahasa Inggris, aku emang udah oke, gitu kan, ya, udah re merasa nyaman dengan, eee, keahlian aku itu. Jadi aku lebih kayak fokus ke materinya aja, gitu kan. Kayak kira-kira, materi apa yang bakal aku siapkan dan bagaimana aku bisa menjelaskan itu, ke orang-orang di, eee, Hong Kong, gitu kan, ya.
Sambil kerja. Oke. Baik. Iya iya iya. Baik. Iya, pastinya. Betul. Heeh. Heeh. Oke. Heeh. Oke. Eee, oke. Baik. Ini menarik. Berarti ini yang saya lihat, eee, dari karir, Mas, sambil, Mas, berkarir, sambil apa ya, kuliah, di situ. Bahkan, Mas, menjadi trainer di gym. Eee, dan klien, Mas, sendiri, klien khusus gitu kan. Jadi, memang jalan hidup, Mas, s sepertinya sudah sudah ke situ, Mas, ya kan? Sudah memang terarah saya lihat di situ. Eee, nah, saya ingin tanya nih, eee, Mas, kan, eee, tampil dulu, di depan publik ini, eee, platformnya, eee internasional, di sini kan. Eee, apakah ada, eee, semacam rasa tegang, gitu, atau ketakutan terbesar yang muncul, gitu, Mas? Ada nggak, Mas?
Iya. Iya. Iya. Aku bakal aku baru ngerasa tegang itu sih, pas aku udah kayak mendekati hari seminar itu ya. Kayak, eee, apa namanya, H-1 sebelum seminar itu pas kan aku nyampe di Hong kong itu kan, hari Kamis. Sementara seminarnya itu kan, di hari Sabtu gitu kan, ya. Nah, jadi aku
Iya. Oh, gitu. Baik. Heeh. Hari Kamis. Hari Sabtu ada 1 hari. Oke.
ya. Ada sekitar 1, 2 hari lah, intinya. Nah, jadi aku emang kayak, pas mendekati hari itu, aku emang agak gugup, kan. Karena kan, eee, audiensnya itu bukan hanya mahasiswa, tapi juga ada kayak dosen-dosen gitu, kan ya. Dosen dari Hong kong <chuckles> yang mungkin bakal nonton aku
Baik. Heeh. Oh, banyak ya? Banyak profesional di situ.
Iya. Takutnya aku bakal <chuckles> merasa kayak apa ya, terlalu dianalisa gitu ya, dari bagaimana cara aku presentasi. Jadi aku akhirnya bener-bener nyiapin tuh, aku kayak aku kayak, latihan di depan cermin, kayak bagaimana aku bisa membawa diri aku, gitu kan ya. Biar aku bisa dilihat sebagai, orang yang emang percaya diri, dengan materi yang yang yang aku bawa, gitu. Dan Alhamdulillah sih, pas aku udah ngelakuin, itu lancar ya. Kayak enggak ada masalah, Alhamdulillah.
Akademisi. Iya. Heeh heeh. Heeh. Oke oke.